Iya, bareng keluarga, tapi aku sambil nyari-nyari, tapi ternyata kan memang sesusah itu ya, Kak. Mungkin karena ada banyak batasan ya, kayak pengalaman, biasanya tuh di kota karena aku tinggalnya di kota yang lebih kecil dari kota aku kerja ya Kak, jadi kayak kesempatannya memang lebih terbatas sih. Jadi kayak dari segi usia mereka nyarinya, kayak, terus dari biasalah Kak, standar-standar, eee permintaan, iya, lebih, eee, terus status yang belum menikah, begitu-begitulah Kak, gitu.
Iya. Betul. Hmm. Iya. Iya, standar anak-anak muda. <chuckles> Iya, waduh, iya, segala status ditanyain ya, oke baiklah, hmm. Itu tuh udah heeh, akhirnya gimana tuh?
Heeh, betul, jadi akhirnya, <sighs> agak menyesal, kok kenapa aku kemarin, eee, buru-buru ya gitu.
Wah. Oh, nggak nyari dulu gitu ya? Mmm.
Bener, jadi, tapi sih, akhirnya jadi titik balik yang, eh aku akhirnya nemu pekerjaan online yang, eh ternyata bisa loh dari rumah gitu Kak.
Waduh. Wah, itu tuh seperti anugerah yang ibaratnya, eee, di kekeringan ada air ya. Waduh, bener.
Iya, jadi kayak, eee, udah megap-megap nih istilahnya, kayak aku tuh udah megap-megap kayak ikan tuh, eh tapi, kemudian
Iya. <chuckles> Menggelepar, iya, ada sumber air nih. Oh turun hujan deras gitu ya, wah, luar biasa segar itu berarti, iya, berkah banget, hmm.
turun hujan deras, Kak. Berkah gitu Kak, rasanya. Hmm. Jadi, eee, setelah itu ya Kak, setelah 2 bulan, terus aku dapat pekerjaan, barulah aku ngerasa, ih berkah ternyata, gitu. Keputusanku buru-buru kemarin ternyata ada anugerah yang tersembunyi, akhirnya aku syukurin banget sekarang Kak.
Hmm, iya. Oh. Iya, betul betul, hikmah yang luar biasa kamu dapatkan ya. Wah, ini perjalanan yang inslusi eh apa, impulsif gitu ya, sampai keserimpet kan tuh, yes. Perjalanan impulsif yang memang membawa anugerah gitu, bukan apa Ibaratnya, naudzubillah nus musibah ya. Eee, alhamdulillahnya benar-benar berkah banget untuk hidup kamu, itu luar biasa sih.
Iya. Hmm. Impulsif, iya. <chuckles> Iya. Iya. Bener, iya Kak. Hmm. Jadi ada satu quote Kak, eee, "satu pintu tertutup, pintu lain terbuka" Itu yang aku rasain Kak, keren ya. <chuckles>
Mmm. Apa tuh? Waduh. <chuckles> Keren banget! <chuckles> Jadi jangan jangan, apa, jangan putus harapan intinya ya.
<chuckles> Tidak menyerah. Iya, bener, Kak.